بُص، هو أنا بصراحة باتوتّر جدًا في الحاجات دي، يعني أنا ساعات بييجي لي فرصة شغْل، وفي نفْس الوقت بابقى مضطرة إن أنا يبقى عندي مثلًا مذاكرة وكده، خصوصًا يعني إن أنا كده، كده حاليًا دلوقتي في الحالة دي. يعني أنا عايزة أقول لك إن أنا عندي امتحان شامل بُكرة و وبرضه للأسف عندي فرصة شغْل دلوقتي، فلازم إن أنا أعملها. فدي حرفيًأ مشكلة. امم.
إمم. آه. يعني أنتِ هتدرسي أصلًا. يا ساتر! آه. طَب شايفة امم، طَب أنتِ شايفة مثلًا في حاجة ممكن تفضّليها على حاجة، والّا أنتِ تفضّلي إنِك تحاولي توازني ما بينهم؟
هو أنا بصراحة باحاول على قد ما أقدر إن أنا أوازن، بس للأسف ما باعرفش إن أنا أوازن أوي، بسبب إن أنا بي بيبقى ساعات مثلًا الشغل بياخد وقت أكتر، وساعات بييجي في بالي: "ما هو كده، كده المذاكرة هتيجي بعدين وهاعرف أضبّطها." فده بب
حلو. إمم. وياترى بقى المذاكرة بتيجي بعدين، والّا ما بتْجيش بعدين؟
ل لأ، للأسف بتيجي في الآخر بقى خالص، فاللي هو حرفيًا زنقة الكلاب، دي دي ما لهاش اسم غير كده، دي اسمها حرفيًا بتبقى الحالة بتاعتي، زنقة الكلاب. فما فيش أي حَل تاني غير إن أنا بقى أذاكر بقى خلاص، ما فيش حَل. فباحاول على قد
إمم. صحيح. <laughs> امم، يعني أنتِ طول الوقت بتتعرّضي لها؟ تتزنقى دايمًا؟
آمم، هو للأسف آه، يعني أنا حاليًا أهه، أنا دلوقتي تعتبر في فترة زنقة الكلاب دي، و وكان وكان عندي في الكيميا لحد دلوقتي حرفيًا 4 محاضرات، 4 محاضرات كاملين متكاملين، المحاضرة فيهم بس 6 ساعات تقريبًا كأقل حاجة، ما ما فتحْتش فيهم أي حاجة لحد دلوقت آه، بسبب الشغل، ما فتحْتش فيهم أي حاجة. فللأسف حوار الموازنة ده، باحسّ إن هو صعْب أوي بالنسبة لي، بابقى محتاجة أصلًا كمان حاجات تساعدني، وما ابْقاش عارفة إيه بالضبط.
يا ساتر يارب! امم. والتراكمات دي كلّها بسبب الشغل؟ للأسف. صحيح.